Uhum. Sim, eu quero logo abraçar a causa. <laughs>
Sabe. Sinto muito. Exato. E não abraçar a causa de cara, porque você não sabe se aquilo vai fazer bem pra você também ou não, sabe. Até que ponto aquilo vai te prejudicar ou não, ou vai não é s isso, não é ser egoísta, sabe. Isso, na verdade, é s hum
Uhum. Sim. E cautela, né. É ser maduro. <chuckles>
É cautela com você. Com você mesma.
Uma vez, sabe, a mi a minha mãe me disse, sabe o quê? Eh, ela falou: "Olha, se" N não estou dizendo que você assim, justamente porque tinha acabado de acontecer uma situação parecida, tinha tomado de novo na cara com amizade, por exemplo. E e aí, o que que acontece, ela me disse assim: "Às vezes eh, não quero dizer que você não tem que ajudar ninguém, não é assim. Mas 1: você não pode resolver os problemas de todo mundo no mundo."
Hum. Uhum. Exatamente.
"E 2, né: é porque, senão, você vai Ela está sempre frustrada, porque você todo mundo tem problema e você não vai poder resolver o de todo mundo, e, se você e quando não puder, você vai se frustrar, né, e vai fazer mal pra você".
Exato. Sábia a tua mãe. <chuckles>
E É. E a outra coisa que ela falou é que: "Aquela pessoa está ali naquele problema por qual motivo?"
Uhum.
Né? Tipo assim: "Ah" eh, eu não sei, um exemplo, como aconteceu: "'Minha mãe me pôs pra fora de casa, não tenho onde dormir'. Mas por que que te pôs fora de casa mesmo?" <laughs> Aham, minha mãe diz assim mesmo, né. Então assim, se aquela pessoa está em uma em uma determinada situação tem que ver, não é todo mundo que que tem que ser ajudado.
Qual é o contexto? Exato! Não é todo mundo que tem que ser ajudado, eh, porque você nunca sabe a situação que aquela pessoa se colocou, né. Por isso que eu falo que por isso que eu te falei que você tem que agir com menos impulso. Quando for dar alguma ajuda pra alguém, quando for oferecer alguém que você acabou de conhecer num barzinho, por exemplo, sabe? <laughs>
Aham. Aí eu sou assim. Menina, assim se eu estou numa roda de de É.
Tem que ter cautela, até até pra sua própria segurança.
Se eu estou numa roda de amigos, assim, em um jantar, e alguém me diz, assim: "Poxa, eh, fulana, agora, essa noite, não tem onde dormir". "Aí, dorme na minha casa". <chuckles> Aham. Eu sou assim.
<laughs> Eu sei que a eu sei que a intenção é boa, sabe. Mas como dizem, de boas intenções, né? Enfim. Está cheio. É, então assim, eh, até pra sua segurança, sabe? Isso vai vai além, até pra sua segurança. Se você sente a vontade de ajudar naquele momento, raciocina um pouco antes, sabe. Não toma atitudes precipitadas.
Sim, sim. Está cheio ali, né, l lá embaixo. <laughs> É, é verdade. Não digo logo assim: "Ah, tá bom, eu posso te ajudar". E depois nem sei como posso ajudar, mas dou um acabo dando um jeito.
Exato, porque